أنا عندي مشكلة وكنت عايز نصيحتِك فيها، إن أنا يعني بعد ما فشلت في آخر مشروع ليّا، حسيت كده ب بإن ثقتي اتهزّت وأكنّها يعني اتكسرت كده وما بقيتش قادر إن أنا أعمل ال مشروع تاني أو أخش في مغامرة أي حاجة تانية. آآ، بقيت حاسس إن الموضوع بقي تقيل عليَّ يعني، حاسس إن أنا هافشل في أي حاجة ممكن أخشها تاني بسبب التجربة اللي أنا خُضتها دي. فالصراحة مشكلة كبيرة اوي بالنسبة لي.
معاك. لا إن شاء الله ما تبقاش كبيرة على الإطلاق، كل حاجة صغيرة كبيرة في أولها، صغيرة بعد وقت من التفكير والتدَبر عليها يعني كده، هتلاقي نفْسَك ضبطت الدنيا تمامًا يعني. آآ، بس حابة أسألك الأول يعني، آآ، الفشل ده حصل بعد فترة طويلة من المشروع؟
آآ يعني هو الفكرة إن ال
والّا في بدايته يعني الخطوات الأولى؟
آآ لأ أنا هاقول لِك، يعني هو الفكرة إن المشروع كان كُنا واخدينه في الشغل، آآ، أنا و الTeam بتاعي، فكُنا خلاص يعني كُنا متحمسين إن إحنا هنعمله وكُنا كُلّنا يعني عايزين نخلّصه فعلًا، لأن هو كان آمم يعني زي فرصة كده كبيرة لينا هتغيَّر ال الPosition بتاعنا جوه الشركة، وكان هو زي مسابقة ما بيننا وما بين تيمات تانية. فكان كُل Team كده متمسك إن هو يخلصه و ويعمله بأكمل وجه والكلام ده. وإحنا الصراحة كلنا اشتغلنا فيه أنا و الTeam بتاعي وأنا عملت دوري يعني وكنت حاسس إن أنا تمام وكل حاجة عملتها صح، وكنت مستني الصراحة إن إحنا ننجح فيه، فجأة لقيت إن ال مرة وحدة بعد ما خلصنا ال الProject وسلمناه، آآ، جا لنا ال آه التعليقات اللي جات عليه ونتيجته يعني، ما كانتش اللي إحنا منتظرينها، جا لنا شوية مشاكل يعني م إن في ثغرات في جزء معين من اللي إحنا، آآ، الحاجات اللي إحنا مسلمينها وكده. فمن هنا بقى ابتدِت المشكلة، وأنا الصراحة حسيت بقى بخيبة أمل كده كبيرة يعني، حسيت إن أنا بعد الشغل اللي أنا عملته واشتغلته أكِنّي ما عملتش أي حاجة وأكِن كل الكلام ده اترمى في الأرض والفرصة اللي أنا كنت مستنيها ضاعت من إيدي وكده، ف الصراحة اتضايقت جامد وخلاص بقيتش عندي كده شغف إن أنا أكمّل في الشغل، ولا حتى إن أنا أخش أي مغامرة جديدة يعني.
تمام. تمام. آه، آه فهمتك، امم. لأ لأ خالص مش لازم ت تحس الإحساس ده، ده أولًا ده مش فشل دي تجربة، آآ، لم تتم مش أكتر، فحاول تبُص لها بزاوية تانية، بزاوية إن أنت هتتعلم منها. فقُل لي بالضبط يعني هل بعد كده درست ال السبب في إن التجربة دي ما نجحِتش؟
يعني هو أنا قعدنا أنا و والTeam بتاعي بعدها، بعد ما شُفنا إن اتفاجئنا يعني بال بالفشل في المشروع، قعدنا نحاول نفهم طَب ليه حصل كده؟ وآمم يعني إيه السبب اللي إحنا خلّانا ما ن ما ما ناخدش أحسن نتيجة في المشروع بتاعنا، والصراحة يعني آه لقينا إن إحنا غلطنا في بعض الحاجات وآمم يعني كان في واحد في الTeam معانا هو ما عملش ال النقطة اللي عليه بأكمل وَجه، فطبعًا ده أدّى لفشلنا كلنا كTeam لإن كل حاجة كانت مترابطة ببعض، هو كل واحد بيخلّص الجزء اللي عليه وبيسلّمه للي بعده ويكمّل عليه ويضيف الجزء بتاعه. فلو في مشكلة واحدة بس ال المشكلة كلها هتكبر وهتبقى في المشروع كله يعني، هو زي الموضوع زي أكنّة عمارة و ولو غلطنا ف ف ف مثلًا في أساس معيّن منها، العمارة كلها هتتهد. فده اللي حصل بالضبط يعني، آآ، اكتشفنا إن حد من زُملائنا كان هو اللي اللي غلطان في الجزء بتاعه، فده طبعًا أدّى اللي إحنا إيه، آآ بنتيجة وحشة يعني وفشلنا في المشروع.
إمم. فهمتك آه. طيب فاهماك طبعًا، ومقدّرة قد إيه الموضوع ممكن يكون مؤثر عليك، بس ما يبقاش مؤثر لدرجة إن أنت تفقد الثقة في إنّك ممكن آآ تتعلم من التجربة مش من الفشل اللي حصل، من التجربة اللي حصلت. آآ، مبدئيًا واضح إن إن أنتم قلتوا إن يعني، محددين بالضبط ال الخطأ. آآ، ممكن تضيف على الخطأ اللي أنت قُلته إن أنتم ما راقبتوش أعمال بعض، متهيأ لي كان لازم يبقى في متابعة منكم، آآ، يبقى في حد عنده رؤية كلية للمشروع قبل ما يتقدّم، عشان ي يكتشف أخطاء الآخرين، فجايز دي جزء برضه ممكن تضيفه للمشروع القادم، إن أنت لازم تحط برضه في ع في عين الاعتبار، آآ الخطأ ممكن ييجي من أي حد، ومش واخد باله، هو مش ما يقصدش يخطأ، لكن المشكلة إن ع في عيون أخرى لازم تشوف هذا الخطأ. آآ، مبدئيًا آآ اعتبر هذه التجربة، تجربة آآ، يعني نقول إيه، ت تجربة مبدئية كده، عشان تعرفوا إيه الأخطاء، أو إيه الحاجات اللي لازم تتجنبوها في القادم، هل المشروع القادم معاك نفس الteam؟
آه، آآ، مضبوط، هو يعني المفروض إحنا كَteam جُوَّه الشغل، بنفضل متثبِّتين، آآ وخلاص يعني، اللي هو مش بنتغيَّر إلا ل بقى لو كان مثلًا في حَدّ مِشي أصلًا من الشركة، وقتها بيحصل تغييرات يعني، بس إحنا ثابتين وبنفضل شغَّالين من كل حاجة مع بعض، إلا طبعًا برضه لو حصلِت مشكلة كبيرة، وحد مثلًا يعني طَلب إن هو يغيَّر حَدّ في الteam بتاعه، بس في أغلب الوقت ما بتحصلش، فبنفضل مكمِّلين زي ما إحنا، فهو، يعني كلام كلام منطقي ال ال اللي أنتِ وضَّحتِيه، بس الفكرة في نفس الوقت برضه، إن كل واحد بيبقى اللي هو إيه يعني شغَّال على الجزء بتاعه، وما بيحبِّش حد يتدَخَّل فيه، أو يراجع وراه، من ناحية اللي هو إيه، يعني بيبقى شايفين الموضوع بييجي شوية على كرامتهم، اللي هو لأ، ما هو يعني أنا مش صُغيَّر عشان حد يراجع ورايا، وإن ال ال اللي أنا هاعمله، أنا كده، كده فاهم فيه كويِّس، و يعني ده دُوري، وده وده الوظيفة بتاعتي، فأنا مش عايز حد إنه يتدخَّل، أو اللي هو يراجع ورايا، فبتبقى يعني بتبقى صعبة أوي إن أنا أخلِّي مثلًا، حد يراجع على شغل زِميل معانا في الteam أو حاجة، وما حدش هيتقبَّل الفكرة دي، بس طبعًا لو حصلِت هتبقى حِلوة، بس يعني أنا عارف إن هي مستحيل تحصل، بسبب ال ال الزُملا وكده، و حاسس إن مش هتنفع معاهم خالص.
آه، ممكن. طَب امم. مش مُمكن واحد يتابعه؟ مَعاك. معاك، أنت طَب جميل جدًا، أنا مُتّفقة معاك وسعيدة إن الموضوع يعني آآ ل يعني تم مناقشته بينكم وعرفتوا إيه هي المشكلة وإن واضح إن كل واحد مُعتَد ب بشُغله، أنا مُتّفقة معاك تمامًا. بس كل team ليه آآ lead أو head يعني، قائد عشان آآ يتابع. تيجي آخِر آآ المُستجدّات في المشروع ت تصُب عنده، فيجمّع الأوراق مع بعض ويشكِّل شكل المشروع النهائي. آآ اقعدوا كفريق، آآ ج أو جرّبتوا حتّى جايز يكون حصل في الفعل إن أنتم تقعدوا كفريق وتختاروا واحد ف فيكم، هي دي مهمته على الجميع مش على شخص بعينه. أنتم بالتأكيد ممكن تختاروا حد منكم أو ممكن تجيبوا حد م آآ يبقى موظّف أعلى منكم مثلًا ما أعرفش إيه إمكانية ده أو ده، بس اللي أنا أقصده إن هي لازم يكون في ده ولازم كل الأطراف الفريق اللي أنت هتتعامل معاه بعد كده، يكون مُقتنع و ومُسَلِّم ه لهذا الأمر، لإن أنتم عانيتوا من عدم وجود هذا الشخص. فعشان ما نعيشش تجربة أُخرى غير مُكتملة، يبقى خلاص لازم يبقى يقتنعوا بده.
مضبوط، بس يعني هي فكرة حلوة الصراحة إن إن حد ييجي يخُش كده تبقى دي وظيفته إن هو يراجع على الكل مش على شخص معيّن عشان ما يحِس ما حدّش يحِس نَفْسه إن هو آآ يعني هو أكن بت حد بيراجع وراه أو إن هو مثلًا قليّل في الوظيفة بتاعته أو الكلام ده، بس يعني الفكرة إن أنا يعني الوظيفة اللي زي دي مش موجودة في ال الشُغل اللي عندنا يعني. أنا ما شُفتش مثلًا إن حد آآ مِعيِّن جوّه الشركة عندنا مثلًا إن واحد وظيفته إن هو بيراجع الشُغل آآ بيتمِّم على شُغل الteam آآ بيشوف مثلًا هل هو عمل صح والّا غلط ولو غلط يناقشوا في المشكلة دي، أنا ما أظنش إن أنا شُفت ال ال
آه. فهمتك.
الدور ده عندنا في الشركة و وحاسِس إن أنا لو اتكلّمت فيه مع مديري يعني مش يعني اللي هو مش هيفيدني بحاجة، اللي هو مش هيقول لي اللي هو تمام وهندوّر وكده يعني، مش هتبقى حاجة ليها حَل يعني حاسِس إن هو إيه، هيسمع كلامه وهيطنّشه علشان هو أكيد برضه في نَفْس الوقت مش هيبقى عايز يزوّد وظايف على الفاضي وفي نَفْس الوقت هو ممكن يكون شايف إن الناس اللي موجودة دلوقتي تحت إيده مش هتتقبّل فكرة إن واحد يقعد يراجع وراهم، بالضبط، فعشان كده ممكن يكون
خ فهمتك. طَب حلو جدًا. في فكرة تانية برضه، في فكرة تانية حلوة جدًا ممكن تعملوها. اجتماع أسبوعي أو اجتماع بعد اكتمال خطوة معيّنة من المشروع أيًا ما كان تخطيطكم لهذا الاجتماع. الاجتماع ده كل الأوراق تتحط قُدّامكم الكل. فكلّ الأوراق قُصاد الكلّ فتعرَفوا ال أي ثَغرة حصَلِت في أي ورقة منهم أو أي، يعني جزئيّة من المشروع.
يعني هي دي فكرة منطقية بصراحة، يعني أنا شايف إن دي جميلة إن إن إحنا نعرِض آمم ورقنا كلّنا قدّام بعض بحيث إن إحنا ما ما حدّش يحس إن هو إيه آآ، مضغوط أو مثلًا حد تاني ب مركِّز معاه هو بس، أنا شايفها منطقيّة أوي، بس هل مثلًا لو عملنا كده آمم، هل هيبقى عندنا مثلًا وقت إن احنا نعمل ده في ال في ال في أي مشروع ناخدوا و و فعلًا ال هل الزُّملا ممكن يتقبّلوا الفكرة دي يعني يعني أطبّق إزاي الموضوع من غير ما ما اللي هو يأثّر على وقتنا في الشغل وفي نفس الوقت إن هُم يتقبّلوا الموضوع، ده إزاي أطبّقه؟
إيه رأيِك؟ هو مبدئيًا لازم يتم تقبُّل هذا الأمر لإنه أنتم عانيتوا من العكْس فلازم ي ي يعني م مبدئيًا كده تجمَعهم و ود واقتنعوا أو تق تحاول تقنِعهم بإن اللي حصَل ده إمم، مش مش عايزينه يحصَل تاني، خُد منهم اعمل عصْف ذني أ ذهني وخُد منهم أفكار إزاي ده ما يحصَلش تاني آآ، وضيف أنت فكرِتك برضه، فكرة من أفكار العصْف الذهني، فجايز يبقى هُم عندهم فكرة أ أفضَل يعني من فكرتنا لكن لو اتّفقوا على فكرِتك ف الوقت م مسموح فيه حتى لو كان ع أ على على جروب على الواتساب، يعني المسألة بس إن أنتم عايزين تتابعوا بعض من غير ما يبقى حد عنده يعني إيه، آآ ت حساسية من إن هو ح أ حد بيراقبه، فأنتم already كلّكم بتراقبوا بعض، ده عشان شغل الteam النهائي يبقى بالجودة اللي يعني ت تفتخروا بيها كلّكم. النجاح هي هيعُم على الكلّ زي ما بيقولوا والفشل هيعُم على الكلّ.
مضبوط، تمام يعني م أنا شايفها منطقيّة الصراحة وفكرة جميلة وأنتِ لما كلمتيني عنها يعني حسّيت إن أنا م يعني أفكاري مترتّبة كده واللي هو يعني أقدَر اجيبها لهم واقول لهم إن إن إحنا نعمل ده علشان ما يبقاش حد مُتضرّر وإن طالما الشغل بيعِم علينا كلّنا و يعني كلّنا ب ب بت بيأثّر علينا سواء بالنجاح أو بالفشل فخلاص، يعني خلّينا نمشِي بالخطوات اللي أنتِ قُلتِ لي عليها وشايفها هتبقى جميلة أوي الصراحة وشغلنا هيتحسّن بيها. فيعني فعلًا أنا بجد حقيقي بجد عايز اشكرِك جدًا على كلامِك معايا وعلى نصايحِك اللي ادّيتيها لي، أنا بجد استفدت جدًا.
أكيد. شكرًا ليك.